Me conta, como o esporte une as pessoas na sua comunidade?
Então, eh, fala "esporte" eu já associo logo ao futebol, né, porque não tem jeito, nascido no Brasil a gente desde criança já tá ligado a não só o futebol né, mas o esporte de de forma geral, eh, eu acho que é algo bem difundido né, no Brasil, porque são são muitos muitos benefícios, né, ao redor do esporte. Então você tem toda a questão de eh, social, ah, no Brasil principalmente, que a gente lida muito com a questão da pobreza, as pessoas sempre falam do esporte, né, como se fosse uma alternativa e uma forma de de mudar de vida, uma forma também de de conectar o esporte à à à educação. Então tá sempre presente no sempre esteve presente, né, ao longo da minha vida.
<chuckles> Aham. Sim. Aham. Sim. Uhum. Sim, a maioria dos brasileiros fala que o esporte é um ponto de de saída ali, né, pra pessoa não principalmente pessoas de comunidade não escolher o caminho errado, e muita gente vai para o judô, vai para o fute futebol, vai para o vôlei. Você ali, desde criança, qual é o esporte que mais você se identifica e que te ajudava a se unir ali com seus amigos?
Hum. É. Uhum. Sim. Então, e essa antes, essa questão que você falou, né, da da comunidade e esporte, é porque, assim, toda todo mundo, né, independentemente do meio que tá, ah
Aham.
acaba tendo influência, né, do meio em q em que tá. Então se se a pessoa tá no esporte, ela entra para o esporte, ela passa a ter influência daquela comunidade, ao redor do esporte, e aí você, às vezes, acaba querendo seguir aquele caminho, né, então o caminho
Sim. Aham. Uhum. Tem aquelas influências, né. <chuckles>
Exatamente. Aí você segue o caminho do esporte. Então e e realmente é bem interessante. E aí o meu esporte eu o esporte que eu sempre tive influência desde sempre, é o futebol, é o esporte que eu mais gosto, desde de criança, assim, eu jogo. É, é muito
Uhum. Ah, que bacana. Essa influência vei veio de quem? Veio de algum familiar, a algum tio, algum algum primo ali, ou veio da rua, né, das amizades ali que você tinha no dia a dia que te chamava ali pra jogar uma bola na rua, como que foi essa experiência?
Olha Uhum. Sim. Eu acho que que veio do meu pai, né, o meu pai é flamenguista, sempre jogou bola, sempre assistiu, eh, futebol. Pode ser que tenha vindo dele, porque ele sempre gostou de jogar, e e aí eu realmente gosto bastante, então desde pequeno eu sempre gostei, sempre fui do time do colégio, e aí já joguei, eh, futebol contra outros colégios, então assim, sempre foi muito legal, sempre gostei. Em todo lugar que eu queria ir eu queria jogar bola, sempre fui muito viciado. Então eu lembro que, por exemplo, pequeno frequentava igreja, eu queria que depois do culto a gente jogasse bola com o pessoal ali da da igreja, né, então a gente arrumava uma bola e a gente ia jogar. Eu sempre a todo momento, em todo lugar que eu que eu ia, né, quando mais novo, assim, eu queria que que a bola estivesse presente, porque sempre fui muito fominha.
<chuckles> Aham. Ah, que bacana. Uhum. Aham. Hum. Nossa, sério? Aham. Ah, então até depois do do momento sagrado ali, né, do culto, muita gente tinha esse hábito, né, de aos domingos né, eh, tinha ali um estudo bíblico pela manhã e depois do estudo bíblico, juntava ali a galera pra jogar um futebol. Você também tinha esse hábito?
<chuckles> Hã. Sim. Uhum. Isso. Na verdade, o meu hábito era muito antes disso, né, eu devia s ter, sei lá, 9 anos. Então, assim, eu já queria eu lembro que tinha uma igreja que a gente frequentou, que era uma igreja que estava começando e era pequena. E aí meio que a igreja era num terreno onde as pessoas construíam casas, né, e aí a igreja, na verdade, era numa casa, porém fecharam o espaço do era um um terreno bem grande, aí fecharam então o espaço onde era o jardim e a garagem e tudo mais. né, pra deixar fechado e f e ser o espaço onde colocavam as cadeiras, para as pessoas assistirem ao culto. E
Aham. Sim. Aham. Aham. Sim.
eu lembro que depois, ao final do culto, eu queria achar uma bola pra gente jogar nesse espaço, só que esse espaço tinha lâmpada no no teto, né. Não era exatamente um teto, eles mas, enfim, tinha lâmpada. E aí eu lembro que a gente já quebrou algumas lâmpadas, né, jogando bola ali naquele local no no pós culto quando criança. Então era <chuckles>
Nossa! Aham. Como se fosse um estande ali, né? Nossa! Então então você levava prejuízo também ali, né.
É, dava dava prejuízo ali, mas era muito legal.
Dava aquela dor de cabeça.
É.
Uhum. E você sente que esses momentos, assim, também, de os os famosos perrengues, né, porque quebrar uma lâmpada ali, você sendo novo, com certeza, poderia tomar uma bronca ali de alguém mais velho. Esses momentos, assim, ajudava você e seus amigos a se unir, a um proteger o outro? Como que era?
Eram eram Uhum. É, no fim das contas, sobrava para os pais, né. O pai da criança que quebrou tinha que pagar. Mas sempre tinha esse esse senso de comunidade, né, porque
Aham. <chuckles>
eh, o o futebol acaba unindo as pessoas. Então, imagina: eu gosto de jogar bola, ainda mais quando é criança, né, adulto também, mas criança é uma forma de você, eh, criar novas amizades, porque você conhece aquela pessoa que gosta de jogar também, e aí vocês estão sempre jogando. No fim das contas, um vai pra casa do outro e, aí, começa aquela amizade.
Uhum. Sim. Uhum. Cria uma identificação, né.
Exatamente, exatamente, começa aquela amizade. E eu eu tive amigos por conta do futebol e, depois que você cresce, isso continua, né, porque é uma forma muito fácil de você socializar com outras pessoas. Então, você não conhece as pessoas, mas tá tendo um jogo, aí você pede pra jogar, você joga, acaba o futebol, né, alguma coisa, ali, vai ser conversada sobre a partida e, aí, começam as brincadeiras e e o laço de amizade começa. Então
Uhum. Sim. Aham. Uhum. Quando vai ver, já tá enturmado né.
Exatamente, já tá já tá enturmado, já, já tá indo todo dia para o para a pelada. E acontece muito isso, né, no Brasil. A gente costumava alugar quadras pra jogar, né, quadra de de society, grama sintética, e aí era um um horário sagrado. Então, por exemplo, toda terça, 20:00, futebol, toda quinta, oito horas.
Hum. Sim. Ah, que bacana. Então, você organizava, também, ali, um horário fixo, né. Com pessoas ali que sempre colocava ali muita gente falava sobre fazer a famosa lista, né, de nomes e tudo. <chuckles> E sempre tinha?
Uhum. É isso aí. <chuckles> A famosa lis tinha, com certeza. Com certeza, sempre tinha, e, quando não tinha, eu ficava muito chateado, porque eu esperava a semana toda para o futebol. E você não ter futebol, às vezes, por causa de gente ou por causa de chuva, era a pior coisa que existia, né, com certeza. E, pô, bota o nome aí, chega na hora, não tem, que isso, isso aí E eu sempre fui aquela pessoa que, assim, eh, começava o jogo, eu só queria que o ter o futebol acabasse quando eu estava morrendo, quando eu não conseguia mais andar. Porque as
Sempre tinha gente pra jogar? Aham. <laughs> Aham, complicava bastante né. Hum. Sei. O último suspiro. <laughs>
Exatamente, porque, assim: "Ah, é a última, hein, não sei o que". E aí: "Não, vamos embora, gente! Aí, a galera quer jogar, vamos jogar, não é a última não". Aí, se fosse a última, nunca era de 2, né, tipo assim, é, de 2, quem fizer acaba. Eu: "Não, a última, é de 10" "Então, vamos embora". Eu sempre queria jogar até o final, eu sempre era o último a
Aham. Sei. <laughs> E vai Aham. Ah, isso é muito bacana, né. Toda, eh, essa parte, assim, de se reunir com os amigos pelo menos uma vez ali na semana e criar novas amizades, também, unir pessoas, unir pessoas de outros bairros e tudo, isso é muito interessante. E o que que você costuma dizer, assim, que te aproximava mais? Era aquela competição sadia que existia ali, às vezes, jogando contra bairros diferentes ou, às vezes, contra escolas diferentes? Ou era o dia a dia ali de de treino, o dia a dia ali da escola mesmo que te aproximava? O que que unia mais?
Sim. É muito legal. Uhum. Uhum. Hum. Ah, pensando eu acho que esse futebol, na verdade, de de semanal, unia bastante, porque era uma forma das pessoas saírem da rotina, né. Então o pessoal trabalhava a semana toda e aí você torcia pra chegar aquele momento em que veria o pessoal e ia ter aquela zoeira e ia ter principalmente a parte mais legal que era o jogo. Então e é sempre muito gostoso, pra quem gosta de futebol, o ambiente de uma grama sintética é muito bom, assim, você jogar ali, à noite, e aí você pega um um gramado muito legal, uma quadra muito legal, eh, já que a gente não virou profissional, né, a gente tem que a gente tem que se visualizar num local como aquele, né, jogando ali. Então, era era muito bom.
Aham. Sim. Aham. Sei. <laughs> Aham. Ai que que que bacana esses momentos, assim, né. E te muita gente falava, né, sobre o quão difícil era organizar futebóis futebol, né, entre pessoas ali que, às vezes, tinham alguns obstáculos, né, que muita das vezes era o fator financeiro, como por exemplo, você mesmo disse, que era pago ali pra reservar a quadra 1 vez por semana. Já aconteceu momentos, assim, de a lista ter o número de pessoas e chegar lá na hora que fosse acontecer o evento, não tivesse a quantidade de pessoa exata ali e acabava sobrando pra alguém pagar um valor maior?
Sim. Sim. Isso. Uhum. Exato. Uhum. Ah, essa parte é interessante, né, porque, realmente, acontecia isso, como era local alugado, mas, eh, quando a gente alugava e não tinha que pagar antecipado, aí quanto menos gente fosse, né, maior seria o valor pra cada um. Então realmente ia acontecer isso. Mas eu lembro que
Aham. Sim.
eu sempre pensava mais no futebol, né. Eu nunca não lembro de ter de ter me preocupado tanto, assim, com o com o valor, porque acho que, no fim das contas antes da gente ir, eu imaginava: bom se forem só 12 pessoas, que é o número mínimo, vai dar isso. Então, acho que já ficava meio que subentendido. Mas tinha uma coisa
<laughs> Aham. Ah, que interessante, você já ia programado, então, pra, se desse muita gente, você pagar um valor menor, e se desse pouca gente, você estava com dinheiro ali <chuckles>
É isso. É isso, com certeza. E era muito legal quando tinha aquele negócio também dos amigos né: "Pô, paga o meu aí". O amigo não tinha, <laughs> aí: "Pô, paga o meu aí, depois eu dou". Então, sempre tinha também esse amigo que fazia isso. Mas eu lembro que eu go
Aham. Ai, que bacana. Aham. <chuckles> E você sempre ia preparado pra pra que o futebol acontecesse, né, por causa de um não poderia <laughs>
Sim, sim. Não e e a questão da chuva, né, eu lembro que
Aham.
existiam lugares que eu que eu jogava que a chuva era essencial. Então, não poderia chover, porque senão não ia dar pra jogar. E aí eu lembro que, poxa, esperar a semana toda, aí a semana de sol, chegar no dia do futebol, chover. Eu lembro que eu: "Caramba, cara". Era <chuckles> era triste, né, era triste quando acontecia. E eu sempre gostei também de hoje em dia, como eu tô tô tô falando do passado, né, porque hoje em dia eu tô jogando um pouco menos. Eu até jogo aqui onde eu tô, mas eu eu descobri um um um local muito bom numa faculdade aqui da cidade. Eu jogo, mas é meio infiltrado, porque eu só poderia jogar quem é da faculdade, né.
Aham. Nossa! <chuckles> Aham. Sim. Aham. Como assim?
E aí eu eu já fui algumas vezes, o lugar é um campo maravilhoso, acho que é o melhor campo que eu já joguei. E uma quadra muito boa.
Aham.
Mas, então eu eu diminuí. Eu até estava indo aqui semanalmente 1 vez, mas da última vez que eu fui, tinha uma pessoa lá, a pessoa viu que eu não era da faculdade e acabou que
Sim. <laughs> É, realmente, infiltrado, né.
É. Não, já fui várias vezes só que passaram a jogar dentro da quadra e essa parte de dentro da quadra é mais controlada, diferente do campo, né. Então o campo ainda dá pra ir tranquilo, mas não é um grupo também que eu tô muito chegado, então acaba que
Aham. Ah, sim. Uhum.
não dá pra ir muitas vezes. Mas eu gostava muito, assim, quando, eh, tinha muita gente pra jogar, principalmente quadra, né, porque a quadra você joga 5 contra 5.
E quando Aham. Aham.
E eu amo
É mais próximo, né, também o contato ali, é um aham.
É, você tá sempre em contato com a bola e tudo mais. E eu amava quando eu tinha, assim, 3- 3 times de fora, porque o futebol fica lindo.
Sim, a competição aumentava, né.
O futebol fica é o mais legal de todos, porque assim, ninguém quer perder, né, e aí tá tudo muito disputado e tem um monte de gente de fora vendo o jogo, então
<laughs> Aham. Isso que eu ia perguntar, né, exatamente ni essa questão. Já teve algum evento, assim, que organizou vários times, ali, na sua comunidade, cada cada pessoa pegou amigos próximos, ali, e montou um time e fez al já teve algum evento, assim, com vários times e uma competitividade mais alta, ali?
Uhum. Cara, eu já eu joguei um um um futebol que era entre igrejas, já. Só que esse futebol, eu acho que eu joguei uns 3 anos, assim, porque ele ocorre sempre 7 de setembro, mas, eh, nunca nunca me saí bem, nunca joguei bem naquele futebol, eu acho que também por culpa do campo, na verdade. O campo é bem ruim, e eu sou mais acostumado é, eu sou mais acostumado a jogar quadra, né, então desde criança sempre joguei mais quadra, ou o campo society, então o campo society, ele é é sempre bem bonito assim, o gramado, e ass
Aham. Sei. Nossa! Sério? Uhum. Aham. Faltou uma adaptação, né. <laughs>
É, o campo é muito ruim, cheio de buraco, não não dava, a bola vinha, não sabia qual a direção ela ela iria, então nunca nunca rolou não, mas são muitas boas lembranças, né, com relação a a futebol. Eu gos
É. Aham. Ah, que bacana. E qual seria a melhor dica, assim, né, pra quem quer usar o futebol como esporte pra unir as pessoas den dentro de uma comunidade?
Uhum. Eh, qual seria? Desculpa.
Qual seria a melhor dica, né, pra pessoa conseguir unir o futebol ali, e unir as pessoas?
Ah, só é só fazer o futebol que com certeza vai gente.
<laughs> Ai, que legal, que incrível. Olha, muito obrigado por essa conversa, foi muito divertido falar com você, tá.
Foi foi um prazer então, e até uma próxima.